Ага, да, смотри, то есть тебе именно вот эта менеджерская сторона, она и как раз неинтересна. То есть, с слушай, возможно, вам в команде нужно поговорить вообще про вот такое, знаешь, прям четкое разделение обязанностей. То есть, что, знаешь, что у вас есть у вас т идейный лидер, у которого просто есть вот эта менеджерская жилка немножечко, он, действительно, этим может заниматься. Возможно, вам нужно договориться, что если у него это получается хорошо
М-м. <grunts>
то, возможно, снять с него какие-то другие обязанности, раскидать медож между другими, а всё менеджерское, чем другие занимались вот пусть он именно руководит. Контролирует вот это вот, какие-то вот, э, а, координирует вас между собой. Э, вот как-то вот такое вот. Да, организовывать, чтобы именно вот это вот, э, для тебя скучная и демотивирующая работа, а для него как раз это то, в чём он силен. То есть вот такой-то, возможно, такой вот перетряс нужно сделать. Как думаешь, такое вот, э, подойдет, если предложить?
Ну да, организовывает, короче, всех нас каким-то образом. Т Наверно, подойдет. У нас есть, э, девушка, которая вот как раз занимается больше как вот ан скажем так, она более организована, чем мы все. Потому что мы все такие творческие, и поэтому мы такие все: "О, в эту сторону погнали". Потом: "О нет, <grunts> всё, фигня, давай по новой, давай в другую сторону всё делать". И у нас такая прям супермультизадачность постоянная. То есть я сегодня одно пишу, завтра я вообще там каким-то ресерчем занимаюсь, а послезавтра я и там, <inhales> я не знаю там, ти в ТикТоке смотрю ролики на эту тему, которую мы смотрим, и я вот должен это по этим роликам написать что-т И это так, то есть и
Ага. Мгм. Да-да. Ага. Мгм. Ну да. Мгм. Непонятно, в какую сторону дергаться, в какой день, и в общем, э, да. Мгм.
Всё время, каждый день, это и я просто уже так устал, я уже просто не могу, я уж й я уже не вывожу. То есть у меня уже такое ощущен мгм, ощущение, что уже всё, может, мне пора уже всё, и и сказать: "До свидания". <chuckles>
Ну да. Да, это действительно утомляет. Мгм. Ну, знаешь, возможно, это вот действительно ощущение от вот этой перезагруженности и от того, что тебя ты дергаешься в разные стороны по разным задачам, потому что действительно нет структуры. Вот, возможно, действительно вам нужно вот, э, вот этого вот переводчика задействовать для начала, для коммуникации между вот <chuckles> людьми. Да, и вот, действительно, тому, у кого больше всего организаторской, структурированной такой вот жилки, вот ему отдать организацию, чтобы, возможно, этот человек вам даже такой график помог построить, чтобы вот действительно не скакать с задачи на задачу и сохранять вот это вот творческий настрой и мотивацию. Возможно, поможет.
Хотя бы, как минимум, да. Мгм, мгм. Ой. Мо надеюсь, что это поможет, э, потому что идеи, на самом деле, отличные, и надеюсь, это поможет, да. Спасибо тебе, э это было полезно, <chuckles> надеюсь. <chuckles> <chuckles> Пока.
Хм. Ой, да, надеюсь, что было полезно тоже да, да. Пока.